Wir leben ja in Zeiten, <inhales> wo wir, <exhales> äh, Veränderung erleben, auch kulturell, da kommen Menschen dazu in unser Land, <breath> die kommen woanders her, die bringen auch ihre Kultur mit. Und, manchmal guckt man sich dann um und denkt: „Hm, wie geht das jetzt eigentlich weiter und wie können die Menschen sich hier so richtig einleben?“ Wie sieht das bei dir aus? Äh, hast du dich jemals kulturell fehl am Platz gefühlt?
Ja, also, <inhales> ich habe mich kulturell aufgrund dessen, dass ich halb deutsch und halb marokkanisch bin, äh, in Deutschland, aber auch in Marokko, äh, in beiden Orten kulturell fehl am Platz gefühlt.
Ja. An beiden? Ja, okay. Hm.
Ja, an beiden. Ich bin ziemlich oft, äh, eigentlich in Marokko, um die ja, genau, die andere Seite von meiner Familie halt zu besuchen, äh, und was dort teilweise für Bräuche oder Traditionen oder Rituale gemacht werden, da fühle ich mich sehr oft ja sehr fehl am Platz. <giggles>
Ja, ja. Äh, g hast du da 'n Beispiel? G geht es da um Essen oder Verhalten oder, äh, Rolle der Frau oder Männer oder was willst was würdest du nennen?
Ja, also, da gibt's, äh, 'n paar konkrete Beispiele. Das, was mir so persönlich in den direkt in den Kopf schießt, ist das irgendwie so was wie 'n Opferfest, ähm, ne? Also, das das ist ja das Fest, was in vielen arabischen Ländern gemacht wird, wo man dann Tiere schlachtet und, äh, genau. Das musste ich dann 1. Mal machen und das war nicht schön.
Mhm. Aha. Ah. Äh äh, ein Opferfest, äh, was was kann ich mir darunter vorstellen? Wird was wird denn da geschlachtet?
Ja, also meistens werden, äh, Rinder oder Ziegen oder Schafe oder Hühner, äh, also, äh, so 'ne Art von Fleisch halt dann genau, ge hier geschlachtet. Äh, wenn du 'n bisschen älter bist- damals musste ich das noch nicht machen- aber wenn du bisschen älter bist, dann verlangen die auch von dir, ne, also jetzt meine Familie, äh, dass du eigenhändig auch zum Beispiel jetzt 'nem Schaf ne, dann das halt schlachtest, genau.
Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Die Kehle? Oh ja. Mhm, mhm, mhm.
Und da hatte ich mich dann, ja, geweigert, das das zu machen.
Ja. Und, wie hat die Firm Familie darauf reagiert?
Ja, leider gar nicht gut. Also, <tsk> ich wollte das nicht machen und die haben gar nicht verstanden, warum. Also, das war wirklich völlig n normal, <chuckles> dass man da das halt macht und, äh, ich mit, äh, ja, der deutschen Kultur, wie ich aufgewachsen bin äh, macht man das halt einfach nicht.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Äh, mhm.
Und, äh, ja, die, äh, haben dann halt so reagiert, dass sie so bisschen enttäuscht waren und auch sauer, dass ich halt so nicht diese Kultur irgendwie in mir habe.
Ah. Sozusagen aus der Rolle gefallen, ja. Ja. Ja. Weißt du, das, äh, ist ja so, in in Deutschland haben wir ja auch so Riten des Erwachsenwerdens, meinetwegen jetzt die Konfirmation, ne, äh, ist ja für viele auch so der Übergang ins Erwachsenenalter. Äh, ist das da auch so zu sehen oder, äh, ist hat das Opferfest da 'ne andere Bedeutung?
Ja, genau. Mhm. Ne, also das ist 'ne ganz andere Bedeutung, äh, Konfirmation ist ja einmal in deinem Leben und, äh, Opferfest machst du jedes Jahr nach dem Fasten, genau. Äh, das ist da 'ne andere 'ne andere Sache. Aber das ist halt auch 'n äh, 'n Teil der Kultur, was ja auch sehr durch Religion geprägt ist und da kann ich mich halt, ja, nicht identifizieren, wie viele andere Sachen, die, die Kultur dann halt so bringt.
Mhm. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja, natürlich, ja. Ja. Ja, das findet man ja auch im Alten Testament, nicht, die, äh wo, äh, dann auch, äh, rituelle Schlachtungen stattfinden, also Opfer, die dann verbrannt wurden zur Sündenvergebung und, und, und, ne? Ja. Hat ja, äh, ja, äh, äh ich hätte fast gesagt, jede Kultur gemacht. Äh, hat's ja auch nicht nur im Christentum gegeben, sondern, äh, auch im Islam oder wa weiß ich, was auch in Südamerika ich überall. Aber egal wie. Äh, also das war jetzt schon mal 'n großer Unterschied, wo du sagst, äh, da warst du so zwischen Baum und Borke, ne? Äh. Ja. Gab's da noch andere Bereiche?
Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, das war, äh, genau dann eben nicht nur das war jetzt sehr konkretes Beispiel mit diesem Fest, aber generell auch, wie die Menschen, also das Weltbild der Menschen dort, das habe ich jetzt nicht so sehr in meiner Familie gesehen, aber generell
Ja. Mhm.
Diese Kultur ist sehr davon geprägt, dass Frauen auf 'ner anderen Stufe sind wie Männer, also zwei verschiedene. Dass die, äh, Frauen halt, äh, ja, kein Auto fahren und nicht arbeiten und, äh, ne, lieber zu Hause bleiben, weil die genau dafür halt da sind. Da sehe ich mich halt gar nicht wieder. Also
Aha. Ja. Ja. Mhm, mhm.
ich komme aus Köln so, das ist, äh generell NRW ist ja sehr offen und sehr tolerant und bisschen moderner, was das angeht, deswegen war das so, ja, super ich habe mich super unwohl gefühlt, wenn ich irgendwie was in die Richtung mal mitbekommen habe.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wie ist denn dein Vater jetzt damit umgegangen? Ich meine, der ist ja nun schon 'n paar Jahre hier, ne?
Ja, der, äh, ist hier, äh, seit 40 Jahren, ähm, mittlerweile, ist v voll integriert, also, ist, ne, meines Erachtens nach mehr Deutscher als Marokkaner. Ja, voll, also der ist gar nicht in diese also, der hat gar nicht diese Werte oder d also ne, der, äh, trinkt auch Kölsch und der, ne, feiert Karneval und und alles. Äh, das ist ja, das ist, äh, das ist no äh, noch mal was anderes so bei ihm. Da hat mir dann e auch er mitgegeben, dass viele Sachen, die auch dort gemacht werden kulturell, bisschen Quatsch sind.
Mhm. Ah, okay, mhm. Ja. Ja. Ach herrlich. <chuckles> Ja. Ja. Ja. Ja. Aber, der ist doch
Wie bitte?
da aufgewachsen, oder? I in Marokko, dein Vater noch, oder? Ist dein Vater noch in Marokko aufgewachsen? Ist er da geboren? Ja? Äh, ich meine, hat der sei Kin hat er seine K hat er seine Kindheit da verlebt?
Ja, genau. Ja, also Ja, komplett, also, äh, bis er, äh, 22 oder 23 war äh, war, ne, ja, ist, ne, komplett, also, äh, war er dann halt da, ne, und ist voll mit dieser Kultur, äh ne, also das ist so das ist seine seine Kultur und auch Religion, äh, und sowas. Ähm, aber das es passiert halt auch das Phänomen, dass man halt dann so bisschen logisch auch drüber nachdenkt und dann merkt: „Okay, nur weil ich hier aufgewachsen bin, heißt das nicht, dass ich die Werte irgendwie von hier vertrete.“
Ach. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ey, das ist hoch interessant, was du sagst, nicht? Ähm, denn ich meine, es gibt auch eine Menge Leute, die können sich davon dann gar nicht lösen, was ja nicht immer negativ sein muss. Aber dieser Übergang von einer Kultur in die andere, äh, der ist doch sehr krass, oder?
Ja, das stimmt. Ne, das ist schon richtig, weil ne? Sehr, ne s super damit aufgewachsen und seine Eltern, meine Großeltern sind ja auch so super in der Kultur mit dem Opferfest, hatte ich ja eben erzählt, dann ist das schon 'n großer Schritt, aber wenn man dann lange hier ist und auch super lange arbeitet und Menschen kennenlernt, dann kommt das einfach, ja.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Und und deine Mutter? Wie sieht's da aus?
Ja, also meine Eltern sind getrennt, schon sehr, sehr lange, aber meine Mutter ist komplett deutsch, äh, deutsche Eltern, deutsches Elternhaus, s so. Und, äh, da ist das halt, ne, habe ich halt die meisten Sachen auch von, äh, ja, mir dann abgeguckt oder irgendwie ja, äh, projektiert auf mein Leben, was sie mir beigebracht hat oder was generell deutsche Kultur angeht.
Ja. Okay. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Hast du Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder.
Und, äh, wie geht der damit um?
Eigentlich genauso. Also wir sind beide dann eher, ne, mit der deutschen mit der deutschen Kultur dann so so aufgewachsen und, ja, haben das auch so akzeptiert und auch für uns natürlich auch überlegt, was was der richtige Weg ist oder w w so, ist ja auch immer die Frage: „Was bist du jetzt? Bist du, ne, in meinem Fall jetzt Marokkaner oder Deutscher?“ Und da haben wir uns auch darüber, ja, Gedanken gemacht. Er genauso wie ich.
Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Hey, das ist wirklich spannend, ja. Äh, ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt mal nach Marokko fährst und bist dort und triffst dort Gleichaltrige, ja, äh, die so alt sind wie du, aber eben da aufgewachsen bist sind und du bist hier in Deutschland aufgewachsen, ne? Es ist doch erstaunlich, wie Menschen sich dann in einer Ku anderen Kultur auch völlig unterschiedlich entwickeln, ne?
Völlig anders, völlig anders, wirklich. Also, ähm, ich sage mal, äh, so junge Männer, die jetzt im Berufsleben sind oder damit anfangen oder vielleicht noch Studenten, äh, die dort sind, die sind ganz anders. Also, ne, als wie wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, den klassischen 23- Jährigen in in Deutschland sich anguckt.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, das ist interessant, ja. Äh, gibt es noch andere Bereiche, wo du feststellst: „Hallo, äh, da gibt's ja auch 'ne andere Form von Humor.“ Du hast schon die Rolle der Frauen angesprochen. Äh, gibt es da noch andere große Unterschiede, wo du merkst: „Hallo, äh, das ist ja 'n ganz anderer Umgang miteinander, da komme ich gar nicht so richtig rein?“
Ja, also <chuckles> fernab von den Sachen, die ich natürlich schon gesagt habe, ist auch, ja, sowas wie
Mhm.
die generellen Sachen, also das Nachtleben oder sowas, also sowas wie Feiern gehen oder Bars oder, äh, Clubs oder in in die Disco gehen und sowas. Einfach die, äh, die die Art und Weise, wie man dort lebt oder, ne, seinen Tag verbringt, sein Wochenende verbringt, so was. Also, die de die Lebens nicht die Lebenseinstellung, sondern was man irgendwie mit seinem Leben so macht, ist auch sehr anders.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Du meinst jetzt, äh, Ziele oder Sinn fürs Leben, ja? Spannend.
Genau der Sinn im Leben ist au ist auf jeden Fall ziemlich anders. Natürlich wollen alle, äh, dass dass die Familie gesund ist und dass man glücklich ist und und alles. Aber es geht auch ziemlich, ziemlich viel darum, dass du halt, äh, ja am Ende ins Paradies kommst. <chuckles> <yawns> So.
Ja. Ja, ja. Mhm. Äh, ja. Äh, also ist es im großen groben Ganzen auch 'n religiöses Thema?
<swallows> Ja, auf jeden Fall. Ja, also das ich meine, das ist ja auch der Ursprung für superviel. Die Gesetzesgebung ist ja auch sehr, äh, sehr religiös geprägt, äh, was ja teilweise bei uns, äh, ja auch zu finden ist, aber hauptsächlich nicht.
Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, es ist spannend, was du erzählst, ja. Sag mal, gibt es eigentlich auch 'ne andere Form von Humor dort?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, das ist sehr stark. Also so was wie habe ich jetzt das Gefühl, was, äh, in Deutschland Ironie, Sarkasmus, so 'n bisschen ne, diese Art kennen die meines Erachtens, wie ich's, äh, halt erfahren habe, fast gar nicht. Also, wenn du ironisch bist, also diese Art, Sachen zu sagen, die man eigentlich gar nicht so meint und genau sagt, um das Gegenteil zu bewirken, das kennen die nicht.
Ja. Ja. Mhm. Hm. Ja. Aha. Ja, das kenne ich auch hier in Deutschland, je mehr du in den Süden runterkommst, ja. Äh, <giggles> oder in die Schweiz, äh, auch immer schwieriger mit der Ironie. Äh, ich kenne das also, äh, sch vom Norden, von Hamburg, Bremen, äh, Ostfriesland, äh, da gibt es also auch 'ne ausgeprägte Ironie, ne? Äh, macht richtig Spaß. <giggles>
Ja. Ja, ja, ist ja auch voll interessant. Und was es ja auch dann so interessant macht, es gibt ja auch Momente, wo ich mich selbst in Deutschland auch kulturell irgendwie fehl am Platz gefühlt habe, weil es dann ja auch Dinge gibt, die ich mir ja irgendwie abgeguckt habe von meinem Vater oder so jetzt hier aus Marokko.
Ja. Ja. Ja. Aha. Ja, was ist das zum Beispiel?
Ja, also was jetzt bei mir so war also wir haben vor allem damals, als ich ganz klein war, immer ohne Besteck nur mit den Händen gegessen, sodass es ja, Couscou genau so was wie Couscous, ähm, immer mit den Händen und das ist ja völlig normal. Und es ist ja auch, äh, dann normal in s vielen Ländern in Europa so mit Besteck zu essen, nicht immer, aber, ne, ist ja auch normal, ist ja auch völlig okay. Ähm, aber als ich dann einmal in 'nem, ja, eher so orientalischen Restaurant dann gegessen habe in Deutschland da und ich einmal mit den Händen angefangen habe zu essen, äh, dann, äh, wurde ich dann halt einmal so blöd angeguckt und es wurde es wurde mir so gesagt, ja was, da w das, ne, w das geht gar nicht so, und dann habe ich mir überlegt: „Ach, ja, stimmt“, also das ist ja 'n teilweise auch gar nicht gern gesehen, auch es hat ja auch was mit Respekt zu tun irgendwie.
Couscous, ist Couscous? Ja, ja. Ja. Ja. Aha. <laughs> Ja. Ja. J absolut, ja. Ach, das ist übrigens 'n interessantes Wort, Respekt, ja und Ehre, ne? Äh, kann das sein, dass da auch andere Vorstellungen sind in Bezug auf Ehre? Also, habe ich so gesehen, dass, äh, in diesen Kulturen dieser Ehrbegriff etwas anders ist oder sehe ich das verkehrt?
Ne, das, äh, siehst du ganz richtig, würde ich jetzt persönlich sagen, weil Ehre und und Stolz und, äh, Respekt ja 'ne gan 'ne ganz andere Bedeutung hat und, ja, in der einen Kultur, äh, auch viel größer geschrieben wird als in der einen, ja.
Ja. Ja. Mhm. Genau. Ja, ja, dann wenn ich das denn so sehe teilweise, äh, wie man von Ehre Ehre spricht ich meine immer oder das ist zumindest, weiß ich nicht, bei mir so, Ehre muss man sich verdienen, ne? Ne? Durch das, was man geleistet hat und nicht die hat man nicht automatisch dadurch, dass ich jetzt Mann bin oder so, ne? Äh.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall und genauso ist es ja auch, äh, wie die Menschen beispielsweise so auf Familie gucken, so du du musst deine deine Mutter, äh, ja immer lieben oder deinen Vater oder deine Geschwister, weil's deine Familie ist und nicht, ja, weil die irgendwas für dich getan haben so.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Hey, das war hochspannend, sich mit dir zu unterhalten. Ähm, ich habe so 'n paar neue Dinge gelernt und habe meine Sicht etwas erweitert. Also, hab er herzlichen Dank für deine Offenheit.
Ja, ich danke dir fürs Zuhören auf jeden Fall. Es war echt superinteressant und, ja, ich sage mal auf Wiedersehen.
Ja. Ja, tschau.